नहीं थे बिल्कुल, हाँ।
तो तो क्या था कि, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो कहीं बाहर गए हुए थे, उनको अर्जेंसी में कहीं जाना पड़ा, तो वो दोनों लोग कहीं बाहर गए थे और घर पे सिर्फ़ मैं और मेरा भाई थे। तो अ, मतलब ऐसा होता था कि ख़ाना बनाना तो हम दोनों में से ही किसी को नहीं आता था, तो क्योंकि लेकिन चाचा-चाची, ताऊ बहुत सारे लोग घर में होते हैं ना? तो ऐसा था कि चलो वो बना देंगे। अ, ऑल्दो थोड़ा-सा अलग दूरी पर था उनका घर, लेकिन ये था कि चलो उनके घर में ख़ा लेना, सब मिल-जुल के ही रहने वाले होते हैं। तो मम्मी को हाँ, हाँ, हाँ, तो मम्मी को यही था कि चलो कुछ दिन वो देख लेंगी, तो ऐसे करके वो उनके ऊपर हमें छोड़ के और चली गई। अब भई, हमारा मन क्यों माने हमें तो बहुत अच्छा ही नहीं लगता था, रोज़-रोज़ वही दाल-चावल, है ना? तो मैं और मेरे भाई ने क्या किया कि हम लोगों ने गुलाब जामुन बनाया, उस टाइम पे किताब आया करती थी ख़ाना बनाने की
अच्छा। हुँ। अच्छा। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। ओह! हाँ, हाँ, आस-पास है तो फ़िर वैसे ही होता है। हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। <chuckles> हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, पकवान बनाने की किताबें आती थी। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ।
पकवान बनाने वाली पकवान विधि। तो आपको पता है वो कुछ केवल ज़्यादा दिन नहीं थे, केवल मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 8-10 दिन ही रहे होंगे, उस आठ दस दिन में और सर्दियों का मौसम था। तो हमने गाजर का हलवा, हमने गुलाब जामुन, हमने <chuckles> मतलब क्या-क्या नहीं बना लिया दोनों ने मिलके और सच बताऊँ इतना टेस्टी और वो एक नई क्रिएटिविटी, तो बड़ा ही अच्छा वो था उस टाइम पे और जी।
अच्छा। हाँ, हाँ। <chuckles> अच्छा, क्या बात है! <chuckles> अच्छा। हुँ, हुँ। समय था, वही तो सुन के मुझे भी मन कर गया ख़ाने का कि, काश मैं भी बाहर जाऊँ, खा के थोड़ा-सा हो आऊँ। अ हुँ। और आप 5वीं छठी में मैंने भी देखा है उस समय, मैं भी स महसूस कर सकता हूँ कि उस समय हम कितने ही छोटे होते थे। तो बात तो सही
<chuckles> वो पता रोज़ नया-नया और वो भी किताबें पढ़ के मतलब किताब पढ़-पढ़ के बनाते थे। अब तो यूट्यूब आ चुका है आप सब कुछ देख के बना सकते हैं। बहुत छोटे, मुझे तो ख़ैर ख़ाना बनाने का तो बिल्कुल भी वो अंदाज़ा नहीं था। तो भाई ज़्यादा काम करता था ख़ाना बनाने पे, मैं तो सिर्फ़ उसकी वो असिस्टेंट बन के केवल मदद किया करती थी, अच्छा तू ये कर दे, तू वो कर दे। <chuckles> हुँ। ये ला दे, वो ला दे, हाँ ये बर्तन ले जाओ, ये धो ले और वो ऑर्डर जमाया करता था ना, बड़े भाई एग्ज़ैक्ट्ली। तो <chuckles>
अच्छा। म अ, <chuckles> अच्छा। हुँ, ये ला दे और ये काट दे और वो सही कर दे। हुँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। ये होता है, सबके घरों में, मेरे घर में भी होता है ये चीज़।
हाँ। तो लेक़िन वो जो हमने उस टाइम पे किताबें देख के मतलब वो एक एक्चुअली में अच्छी क्रिएटिविटी थी, क्योंकि अगर आज के ज़माने को मैं देखूँ तो यूट्यूब पे सब कुछ मिलता है। आप देख के बना सकते हो, पर वहाँ पे आपको अपना दिमाग लगा के बनाना था, क्योंकि पढ़ने में एक बच्चे को वो चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, कि किचन टिप्स क्या होते हैं?
तो हुँ, हुँ। मिलता है, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ। सही बात है। और वो फ़िर उस हिसाब से लिखे हुए तो सीधा-सीधा लिखा होता है। आजकल तो इ अ, ऑनलाइन के माध्यम से आपको आपको जिस हिसाब से समझ आता है, आप उस हिसाब से चीज़ों को ढूँढ़ के बना सकती, लेकिन उस समय तो बस वो किताब थी ना, उसमें जो लिखा है बस उसी हिसाब से।
हाँ जी। जी, बिल्कु हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
आप उसको बदल नहीं सकते हैं, वो पता नहीं क्योंकि आपको भी पता है कि हर जगह का अलग-अलग अपना एक तौर-तरीक़ा होता है, चीज़ों को बनाने का। एक ही पकवान हो सकता है आपके यहाँ किसी और तरीक़े से बनता होगा, हमारे यहाँ उसमें थोड़ा-सा बदलाव आ जाएगा, और क्या पता वो जिसने किताब में वो पकवान का तरीक़ा लिखा था, वो किसी और जगह से था तो उसके तरीक़े हो सकते हैं अलग हो, आपके अलग हो। आज के समय में तो ऑनलाइन तो आप जिस तरीके से आप बनाते ख़ाते हैं उस तरीक़े से आप ऑनलाइन ढूँढ़ो, उस तरीक़े से कोई ना कोई मिल जाएगा, आप वैसे ही बना लोगे। लेक़िन उस समय तो ऐसा भी नहीं था बिल्कुल।
जी। बिल्कु जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ। बिल्कुल।